آه الموسيقى ديّة بصراحة من الحاجات فعلًا بتقوي الشعور بالإنتماء بشكل كبير جدًا بالنسبة لي، أنا لمّا باكون باحب مثلًا، آمم، باحب أسمع الأغاني المصرية بشكل كبير جدًا بصراحة، لإن الواحد الواحد مصري، فبيحب أسمع أغاني المصرية بشكل كبير، باحب أسمعها حتّى أكتر من الأغاني الأجنبية بشكل كبير أوي بصراحة، لإنها بتقوي شعورِك كده بالإنتماء، شُفت أغنية مثلًا زي خلّي السلاح صاحي، صاحي، صاحي. <chuckles>
إمم. <chuckles> أيوه. آه لأ ده أغنية وطنية كمان.
<laughs> آه بالضبط أغنية جميلة جدًا بصراحة، وبتقوي الإنتماء كده الواحد بيحس إن إيه آه.
إمم. بتحسّسك بالفخر؟
آه بصراح <laughs>
بتحسّسك إن أنت هتقوم تخلّي السلاح صاحي وي <chuckles> ويلّا هتروح على الحرب على طول.
آه، الأغنية الوحيدة اللي جات في دماغي دلوقتي تخيّلي، باحس إن هي أغاني الوطنية ال القوية جدًا بصراحة وأنا مش فاكر اتغنّت سنة كام بس غالبًا اتغنّت أيام الحروب تقريبًا في في السبعينات بقى وال آه في الح في الحاجات دي كده وبتاع، بعد كده ما كانش في أي سلاح صاحي خالص. وأحسن حاجة كمان إن ال ال الموسيقى برضه، البتاع، كان في موسيقى كان في والله أغنية كانت كانت موجودة كده كانت والله حببتني في ال حسّستني بالإنتماء جامد أوي كان في واحد آآ، آه أنا عمّال أفتكر فيها كان بيقول قوم قو قول لأخوك ال الإسكندراني والبورسعيدي يلّا قوم إدّي صوتك، أنا مش فاكر كانت بتاع مين.
إمم. جايز آه. <chuckles> إيه هي؟ آه، أغنية بُشرة خير.
بُشرة خير أيوه، هي دي. آه، وابن أخوك البورسعيدي دي كانت جميلة جدًا بصراحة، آه كانت حلوة جدًا.
قوم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي. والشباب الإسكندراني، <chuckles> أيوه، بتحسّسك بالترابط كده ما بين الشعب، الشعب كلّه مترابط وكلّه قريب من بعضه.
آه. آه، جدًا بشكل كبير أوي، يعني الأغنية دي حتّى من الحاجات اللي أنا فاكرها، إن ما غنّاش للقهراوي خالص مش عارف ليه يعني هو جاب جاب المحافظات كلّها ما عدا القاهرة. <giggles> وقال المنوفي برضه؟ تقريبًا قالها، ما غنّالوش برضه؟
إمم. <chuckles> والمنوفي برضه. <chuckles> لأ مغنّالوش هو هو مشخصنها مع محافظات معينة، عنصرية. <chuckles>
<giggles> طب ما يمكن عشان ما نظلموش يعني ممكن الموضوع كان ماشي مع الإيقاع يعني ممكن القاهرة أو المنوفية مثلًا ما قالهمش مدام الدنيا ما كانِتش الإيقاع بتاعها ما كانش شغال أوي، بس ساعتها، آه، حسّيت بالإنتماء جدًا وكنت ساعتها نفسي اصوّت جدًا بصراحة بس أنا كنت برّه وفي نفْس الوقت مكان اللجان الانتخابية والحاجات دي كلّها كانت في حتّة بعيد عني خالص حوالي 5 ساعات تقريبًا بالطيارة، فما كانش ينفع خالص إن أنا أدّي صوتي وبتاع، بس أنا كان نفْسي أصوّت جدًا من ساعاتها، اللي هو أحُط صوتي يعني، فآمم، فدي من الحاجات بصراحة اللي أنا كنت فاكرها جدًا من الحاجات اللي كانت بتحسّسني بالإنتماء، وفي حاجات ك برضه كتير في في أغاني برضه
اهم. جايز برضه. إمم. إمم. آه. يعني الأغاني الوطنية عامةً بتأثّر فيك بتحسّسك بالإنتماء يعني؟